Das klingt doch eigentlich nach 'ner ganz guten, ähm, Strategie. Und, ne, du wirst es von jetzt auf heute nie ändern können. Aber vielleicht, wenn du zumindest in kleinen Schritten vielleicht auch mit, zum Beispiel Kleidungsstücken, die dir besonders gut gefallen, wo du sagst: „Da fühle ich mich jetzt wohl drinne und da werde ich mich jetzt auch noch wohlfühlen, wenn ich rausgehe." Und die Meinung, ja, die verunsichert ja einen erst, äh, wenn da 'ne Kritik kommt. Und dann zu sagen: „Ne, ich heute Morgen ich fand mich hübsch. Ich habe mir gefallen.” Und das ist alles, was zählt. Weil letztendlich wirst du's eh nie wissen können, was dann wirklich, äh, in dem Kopf der Leute vorgeht. Aber, hm, vielleicht auch 'n bisschen Selbstwert da zu finden. Und, ne, ich bin mir auch sicher, viele Leute haben dir, ne, wenn's jetzt in Schweden war, da Komplimente gegeben oder auch in Deutschland und sagen: „Ja, aber auf das blöde Kommentar oder den der blöde Hinschauer, den ich bekommen habe, habe ich auch was Schönes gesagt bekommen.“
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Hm. Mhm. Mhm, hm, ist richtig. Also, ich habe auch noch nicht wirklich negatives Feedback hier bekommen. Es sind einfach immer nur durch irgendwelche Blicke, die ich dann selbst versuche zu interpretieren, ne? Also, ich meine, die können ja komisch gucken, aber trotzdem was Positives meinen. Man weiß es ja nie. Ich glaube, Deutsche sind im Allgemeinen vielleicht 'n bisschen 'ne schlecht ne, das ja vielleicht rüber zubringen so vom visuell, was sie wirklich meinen und was sie wirklich denken. Von daher, vielleicht kommt's mir einfach immer nur negativ vor und eigentlich ist es das gar nicht. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass ich da vielleicht oder ich höre einfach komplett auf, äh, mir darüber Gedanken zu machen was andere denken, wenn's jetzt nicht vielleicht Freunde, Familie sind. <chuckles> Das wäre natürlich das Beste. Aber, ja, da mal gucken, ob ich mich da irgendwie, ja, drauf trainieren kann, dass es vielleicht, ja, weniger wichtig ist, mehr egal.
Hm. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, ich hoffe, dass du's 'n bisschen kannst. Weil wie du gesagt hast, äh, manche Leute können das einfach nicht deuten, gucken dann hin und wissen selber noch gar nicht, was sie wollen. Und vielleicht kannst du's ja schaffen, 'n bisschen Distanz da reinzubringen, aber ich wünsche dir ganz viel Glück damit.
Ja. Richtig. <chuckles> Ja. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <chuckles> Danke.
Ja, klar.